É, tem tem, eh hoje em dia, essas tem crianças da idade do meu filho que estão conectadas online para jogar o Minecraft, não é.
Sim, sim.
Tem um outro lá, e você não sabe quem está lá. Tem muitos hã, é, tem muito
É, o Minecraft o Minecraft, ele é um maco ele é um jogo que que parece, assim, ser tranquilo, né. Mas aí, o o que tipo de conversa que as pessoas têm no chat, né, eh, e tem gente de todas as idades lá, pode ter criança, pode ter adulto, pode ter
Exatamente. Exatamente. Então co lá em ca é. Tem.
uma pessoa de vinte e poucos anos
Por isso que é, extremamente proibido esse jogo ali em casa, não quero nem saber, nada de conexão online, eh. Quer jogar jogo eletrônico? Eu eu eu dou jogos pra ele jogar, são antigos, mas é a única opção e não tem discussão.
Uhum. Sim, sim, sim. É, eu acho que você tá super certo mesmo, em fazer isso, porque esse mundo hoje, tem muita coisa perigosa pra in pras crianças, né, na internet
Claro, você tem que Não, a internet é, ela facilita muito os predadores, eh, eu meus filhos, eu vou proteger o máximo que eu puder, realmente.
Sim, sim, sim. Até em relação aos jogos, que você acha que, às vezes, não tem nada demais, mas sempre tem alguma mensagem subliminar por trás, ou tem essas opções de chat
Exatamente. Não, tem tudo. E, ne e eu investigo a fun é, eu investigo a fundo isso antes de eu sei muito de de eh, desse tema por eu ter filhos, porque eu investigo, pra tentar prevenir.
Aham. Sim, sim. Tá super certo. Olha, eu gostei muito de falar com você, de entender mais sobre o esse seu hobby.
Sim.